जी देखिए, अ, बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए आप। उम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आप एक महिला हैं, तो अ, आपको क्या लगता है कि अ, जैसे महिला होने की वजह से अ, थोड़ा और प्रेशर आ जाता है। जिससे कि अ, कई जो है हमारी अ, सामाजिक प्रथाओं के कारण या फिर जो है अ, शादी का दबाव वग़ैरह। इस तरह की अ, कोई परेशानियाँ भी हैं?
हाँ, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है ना कि अ, तुमने बहुत समय ले लिया। अ, ग्रेजुएशन के बाद भी तुमने ती 3-4 साल ले लिए, तो माँ-बाप यही बोलते हैं कि अब 1 साल में होगा सो होगा नहीं तो फिर शादी कर देंगे। तो शादी का दबाव तो रहता ही है। माँ-बाप का भी रहता है और समाज का भी रहता है। तो इस तरीके अ, हम अपनी पढ़ाई पे उसके डर से भी फोकस नहीं कर पाते हैं।
जी, सही बात है। अ, आप मतलब अभी असल में क्या चाहती हो, ये मैं जानना चाहूँगी कि आप को जो है दिल से आप क्या चाहती हो अभी? कि अ, जो है आप ये अ, जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहती हो, चाहे उसे 1 साल लगे या फिर जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में बाकी होंगे वो आप देना चाहती हो या फिर जो है आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आप कुछ दूसरा ऑप्शन ट्राई करना चाहती हो। अ, मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ।
नहीं, मैं यही करना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा-सा समय और चाहिए। अ, बस ये है कि भले 1-2 साल का समय मिल जाए लेकिन इतना प्रेशर ना हो कि अ, तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो आसपास का इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही चाहती हूँ और थोड़ा-सा समय और मैं इस इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं कोई और चीज़ चूज़ नहीं करना चाहती। मैं इसी पे अपना पूरा अ, फोकस करना चाहती हूँ और अपनी इ ज़िंदगी में यही करना चाहती हूँ। मेरा पहले से यही गोल रहा है। उस कारण से मैंने वही सब्जेक्ट चूज़ किए हैं जो इसके लिए सही है।
जी।